Alors à ton avis, heu, qu'est-ce que fait qu'est-ce que qu'est ce qu'une journée, on va dire, heu, professionnelle, heu, épanouissante, représente pour toi?
Alors, heu heu, pour moi une journée épanouissante, c'est quand j'ai le nice toute la journée, donc le le sourire, heu. Heu, ouais! Le smile. <laughs> Et heu et heu, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai trouvé, heu heu, ce cet épanouissement, heu, dans ce que je fais et je je l'ai trouvé justement parce que, heu, je cumule plusieurs jobs. Du c
Ah ouais! le smile, ouais, OK. <chuckles> Ouais. Ah! Tu es un slasher. Tu sais ce que c'est un slasher? C'est des polyactives. Magnifique!
Ouais! Tout à fait, tout à fait. C'est exact c'est exactement moi. <laughs> Donc heu, je le dis, heu, souvent d'ailleurs, j'apprends ce terme aux gens, heu heu, parce que, heu, c'est un vrai terme qui existe. On est des slashers et, heu, donc heu et voilà! Et ça c'est pour moi, heu, ça c'est épanouissant pour moi parce que du coup il y a pas de routine qui s'installe. Heu, je gère, heu, mes heures et mes boulots, heu, à ma fa voilà, comme je l'entends. Et ça, c'est vraiment, heu, le top du top. Mmh.
Ouais? Mmh mh. Bien sûr. Ouais, je comprends. Comme tu l'entends. O OK, alors du coup, heu, si on devait prendre, heu, scolairement, tu vois, une horloge
Mmh mh.
Et ben, tu as fait un bon gros dodo, bien réparateur, et puis paf, il y a le réveil qui qui vient qui vient perturber un peu tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place, un réveil déjà pour commencer?
Mmh mh. Oui. Non! Non! J'en ai pas besoin. <chuckles>
Ah bah! Ecoute! OK, prochain problème. Alors, il y a plus de réveil, c'est magnifique. Bah m <chuckles> ah bah oui! Bah n bah déjà, on commence pas par un stress quoi, ce qui est quand même bien. Hein? Alors du coup, tu te réveilles comment?
Heu. Heu, ouais, déjà. Ca c'est vrai que c'est top, maintenant non mais, je je... O ouais, ouais! Tout à fait. Non, non, je ne mets Et ben, écoute, je me réveille naturellement, heu heu je regarde, heu ben, souvent, non! Avant de regarder l'heure, je regarde le velux, heu, s'il y a s'il y a le jour ou pas. Heu, si euh voilà! S'il y a pas le jour, je me dis qu'il est trop tôt, alors j'essaye de dormir encore. Heu
Oui. Ouais! Ca va te donner un indice. Hein, hein. Même en hiver? Là où le soleil ne pointe son nez que finalement, heu, a assez tard?
Heu

Ah, c'est bien aussi que tu puisses, heu, vraiment avoir un temps de travail à la maison, avec peut-être plusieurs tâches à faire, heu, avec heu, le fameux ordinateur qui peut éventuellement buguer et et et et que tu puisses aussi avoir un une activité, heu, extérieure en avec une relation directe avec les gens, c'est ça?
Mmh. Mmh mh. Mmh, ah oui. Oui. <laughs> À l'extérieur. Ouais, c'est ça exactement, donc heu ouais, ouais. Je suis auxiliaire de vie.
Oh, c'est chouette ça, et qu'est-ce que tu fais dans Ah, magnifique!
Voilà, donc voilà le le côté relation, il est vraiment là, le côté social, il est vraiment là, et heu, beh voilà donc heu, je prends plaisir à le faire, je prends moins plaisir à faire la route parce que c'est, heu, des routes de montagne, c'est chiant, j'aime pas conduire, mais bon, voilà, heu, c'est pas c'est pas très très grave, heu, dans l'ensemble.
Ah oui. Ouais. En même temps, tu as un paysage magnifique. En Corse, heu, <chuckles> le cadre est quand même, heu, superbe quoi.
Grave! <laughs> Oui. <laughs> Oui, heureusement, tout à fait.
L'île de beauté, mon Dieu.
Exact, et beh, ça porte très bien son nom parce que c'est vraiment magnifique. <laughs>
Donc du coup en fait, tu as vraiment, heu si je t'écoute et si je comprends bien ce que tu me dis, tu as un travail d'auto-entrepreneur, en tout cas tu es à ton compte, tu arrives à articuler plusieurs activités en indépendante et peut-être aussi en salariée en tant qu'auxiliaire de vie, ou toujours en indépendante
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. M oui, à non c'est en indépendante. En fait, heu, auto-entreprel heu, en auto-entrepreneur c'est free-lance et heu, indépendante c'est encore un autre statut. C'est, heu voilà, j'ai 2 statuts, j'ai service aux à la personne et service aux entreprises.
Ouais. D'accord, donc tu as 2 statuts en fait, pour pouvoir répondre à à t D'accord, et du coup, est-ce que tu pourrais dire que toutes tes journées ou on va dire, allez, je pense qu'au-dessus de 90 % on peut être très heureux. Heu, est-ce que tu penses que 90 % de tes journées professionnelles te comblent?
Mmh mh.